Мгм. Ну, иногда в первый раз, когда, м, пытаешься сделать что-то, например, рис цельно Ну, вот этот неочищенный рис, например, да. То если его просто вот, э, чуть-чуть потушить там пару минут и в термос, и через 4 часа он может быть жестковат или там не недоготовлен. То есть тут нужно, э, если бы это был просто, допустим, эм, очищенный рис, то скорее всего он был бы готов, а если взять неочищенный, то Да, м. Мгм. Есть вот в ма в магазинах, э, д да, он прямо так и называется "Неочищенный" как бы рис, то есть он с этой вот с Эм. С оболочкой верхней.
Мгм. Бурый рис, да, который требует готовиться, по-моему, раза в 2 дольше. М. Скажи, а ты пользуешься какими-то полуфабрикатами, которые, э, ну, вот, э, достаточно распраны распространены, э, в русской культуре? Э, например, вареники, пельмени, голубцы, может быть, вот что-то замороженное, например.
Э, да, иногда иногда используем. И в общем, это, ну, такой на на крайний случай, да, наверно, что-то периодически у нас есть в морозилке, там, пельмени какие-нибудь, да. Но в основном нет, в основном стараюсь вот это всё-таки, чтобы это было свежеприготовленное. Еда так как-то лучше усваивается, так полезнее, но, м, чтобы вспомнить, э, так сказать, молодость, э, и тонны пельменей, которые были съедены, иногда, да, используем.
Да, наверное, э, норма по пельменям была пере перевыполнена в но х в молодости, да? <chuckles>
Я думаю, что в студенчестве, да, эта норма была, м, превышена в разы.
Понятно. Э, скажи, пожалуйста, а вот, м, Ты когда-нибудь подсчитывал бюджет, а, этой истории? Э, вот такой вот подход к питанию, э, эм, экономит ли он тебе деньги и нае как много экономит?

Нет, дело в том, что рядом с, э, работой нет, э, какой-то полноценной хорошей еды. И в основном, а, ну, на данный момент, э, я это использую как ужин. Ну, то есть, э, термос с едой у меня- это ужин. А вот, потому что я работаю во 2 половине дня, да, и где-то там в районе 6 часов вечера у меня есть небольшой перерыв, чтобы я мог поужинать. И поскольку у меня нет времени куда-то идти, ам, и нет времени
Поняла.
а, на то, чтобы действительно потратить его на то, чтобы где-то поесть в каком-то заведении, да, или кафешке и так далее. То есть это я беру с собой именно как мой ужин.
Да, это тебя спасает в отсутствии какой-то другой нормальной горячей еды рядом, верно?
Да, абсолютно точно. Да, потому что вот действительно, м, так сказать, был опыт, э, с тем, чтобы взять что-то, ну, там, в магазине, я не знаю, какой-нибудь, э, коктейль, э, протеиновый, например, да, холодный, который на полках стоит, да, такой молочный.
Да-да-да. И как этот эксперимент, <chuckles> не увенчался успехом?
А, а вот как-то по ощущениям это усваивается не очень, то есть, э, вот хо хочется чего-нибудь тёпленького поесть. На.
Мгм. Понимаю. А скажи, а у тебя бывает, что, а вот ты ешь какое-то время, там, кускус, да, вот с тунцом, как ты приводил в пример, и он тебе надоедает?
М. Ну, естественно, это нь я использую, конечно, не каждый день. Может быть, а, иногда это может
Чем ты тогда пытаешься разнообразить свое меню? Есть какие-то хитрости?
М, м, дак на самом деле, э, вот этот способ, э, доготавливания, а, пищи, он может быть совершенно разнообразным. То есть ты можешь туда о опять же, это нужно, допустим, бобовые ты не сможешь так сделать, да, допустим, какой-нибудь там нут, я не знаю, э, как какую-то, чечевицу там и так далее. Это нужно всё-таки
Да, они требуют более сложного подхода, да? <chuckles>
Под м, да, это нужно подготовить, замочить и соответствующий, ам, а, чтобы получить соответствующую для еды консистенцию, да. Но такие вещи, как, э, такие крупы, как гречка, например, как овсянка, ам, что там ещё может быть? А, ну, в общем, в за основное это то, что быстро. На булгур, наверное, нет, кстати, не пробовал. Вот не пробовал, да, надо будет попробовать. Он как-то у меня ассоциируется
Может быть, кускус, булгур, да? Киноа, что-нибудь такое. <chuckles> А вот видишь, пару идей подкинула. <chuckles>
Конечно, спасибо. А он всё-таки ассоциируется с какой-то долгой готовкой, но почему бы и нет.
Мгм.